Qual momento te ensinou a valorizar as pequenas coisas?
Então, teve vários momentos, mas teve uma fase na minha vida quando eu era criança, eu acho que eu tinha 8 anos de idade.
Hum.
Hã, minha família estava passando uma situação bem difícil, e teve uma época
Mas por que? Financeira al alguém estava doente?
sim sim financeira, teve uma época que eu estava com fome, e eu não tinha muita coisa para comer. Eu lembro que a minha mãe eh, eu lembro que minha mãe me deu, a última coisa que tinha em casa era farinha, <sniffs> farinha e água, aí ela misturou assim e ela me deu.
Ai complicado hein?
E foi
Pra poder brecar a tua fome.
Sim foi uma fase bem difícil na minha vida, e aquilo até mudou m minha cabeça um pouco, e eu falei: "Eu não quero ser assim, eu vou sa eh, quando eu crescer eu vou sair do Brasil, eu vou para outro lugar, eu vou melhorar de vida, eu não eu não vou mais passar por isso." E
Ah porque é muito complicado, né, nessa idade você tá crescendo, e você precisa se alimentar corretamente, né.
Sim, eu acho que eu tinha uns 9 ou 12 anos de idade, algo do tipo.
Nossa mas eu me ponho também no lugar dos seus pais. É duro isso né? Não poder alimentar o próprio filho, né.
Sim. Sim, no Brasil tudo é mais difícil.
Uhum.
Mas aí foi isso, aí aí depois eu mu foi por isso que me levou a sair do Brasil, depois disso eu sempre quis sair do Brasil, sempre queria isso porque tinha um vizinho, que tinha ido embora para outro país e tal, e
Então ele n na verdade é como um não um ídolo, né, mas uma referência para você?
É porque ele ele começou a comprar um terreno do lado de casa e mandar dinheiro e construir, e aí todo mundo falava: "Ah, ele foi para o Estados Unidos, tá ganhando dinheiro e agora tá ficando rico, tá construindo
É aí a pessoa já aumenta, né. Acredita que todo mundo que sai do Brasil, né, fica rico, né.
Eh is foi isso que eu pensei, eu tentei mas eu não consegui fazer igual a ele não, <laughs> até hoje eu não consegui, nem comprar meu terreno, nem montar minha casa no Brasil. <laughs>
Mas pelo menos
Bom que bom que ele conseguiu, né.
eh, mas pelo menos eu não tô passando fome, passar fome eu nunca mais passei, foi só aquela época de vi da minha vida mesmo.
E foi assim que você aprendeu a valorizar, né, tipo a a comida.
Sim, até hoje todo lugar que eu vou, até com meus amigos, eventos e tudo, eu não eu não consigo deixar nada na mesa, nenhuma comida. Eu às vezes eu eu já eu tô cheio, mas eu vou comendo até acabar.
É porque ficou na tua memória, né, como você ainda era muito novo, né, e você estava absorvendo todas as informações isso ficou guardado em você.
Sim. Sim, sim e
Né. É é mais ou menos também como as pessoas que viveram a guerra no passado, né, que sempre estão guardando comida, estocando
É verdade. <chuckles>
porque viveu esse momento difícil, né.
Sim, e até hoje eu vou eu vou comer com meus amigos, e ainda ouço: "Ah não gosto disso, ah não gosto disso, isso aqui eu não quero comer." Aí tipo me dá uma coisa assim eu f eu penso: "Eles não sabem a realidade de uma pessoa que passa fome pra eles falem isso, que não quer comer isso." Aham, porque quem tá com fome come qualquer coisa. E até hoje eu eu como qualquer coisa pra falar a verdade, eu não não quero comer aquelas comidas apimentadas, né, mas mas se não tiver pimenta eu como qualquer coisa. <chuckles>
É verdade, tem toda razão. Sem frescura nenhuma.
Sem frescura, tá. E eu como. Até hoje, eu trabalho na escola e tem outros professores lá, que falam: "ah, não gosto disso, eu não quero isso, comida vietnamita é muito ruim. Não sei o que" Mas eu pego lá, eu como tudo. Como os matos dele, a sopa, como tudo. Nem pergunto o que que é. Nem sei o que que tá ali dentro. <chuckles>
Mas ele não gosta. Ele não valoriza como você, ele não teve talvez a mesma experiência, né?
Né, teve tudo. Os pais deles deram tudo pra eles, tiveram do bom e do melhor talvez, comida boa, né. Mas minha infância eu nunca comi muito coisa ruim. Às vezes arroz puro. Então, e a e até hoje minha comida favorita é ovo. Não sei porquê. <chuckles> Uma comida simples.
É. Mas é engraçado, né, as pessoas associam ovo, né, a um prato barato, mas o ovo não é barato não, viu? O ovo é um bom alimento.
É. No Brasil, tá bem caro o ovo agora. <giggles> Subiu muito o valor.
Mas, eu acho que tem em todos os lugares, sabia? Aqui onde eu moro às vezes nem tem. Se você deixa pra ir fazer compra na sexta-feira à noite, você nem encontra ovo mais.
Sério? Nossa, na Ásia, ainda tem bastante ovo. E ovo é muito barato, aqui.
Não, aqui tá tá complicado, quando você vê ovo e, por exemplo, eu gosto de comprar ovo orgânico, né. Quando eu vejo que tem, eu compro, mesmo quando eu não preciso.
<laughs> É, ovo é muito gostoso, eu não eu não Eu acordo de manhã e já como uns 3, 4 ovos. Meu
E que mais, assim? Então, eh, você me disse, né, que você teve essa experiência super, né, marcante mesmo, né, de chegar ao ponto de não ter realmente o que comer, e a sua mãe, né, pra não te deixar com fome te deu água com farinha, né? E aí, você aprendeu a valorizar tudo quanto é tipo de comida, né? Mas teve mais alguma coisa, né, que você aprendeu a valorizar, não fosse comida?
Ah, principalmente, foi a comida, mas o que eu valorizo bastante é o tempo das pessoas e tipo, eu não tenho uma família agora, mas eu tive uma infância bem difícil. Meu pai às vezes me batia muito, eu não tinha aquela comunicação ideal, eu não tinha lazer com eles, eu tinha uma família meio estranha. E aí, quando eu vejo
Uhum. Olha, mas não é só você não, viu? Não é só você não.
Sim. Eu não entendo, eles não conversavam comigo, brigavam, batia, me xingavam do nada, às vezes eu fico, hum, até hoje eu fico imaginando: "Por quê? O que que eu fiz de errado?" E
Nada, é que oh, uma coisa que eu posso te dizer, tenta pensar como é que eles foram educados, o que aconteceu com eles, né, quando eles estavam crescendo. Porque às vezes eles não sabem ser diferente, eles não aprenderam a ser amorosos, não aprenderam a lidar com uma criança, entendeu?
Uhum. Uhum. É o que eu valorizo, que eu olho no meus amigos, nas famílias dele, é o contato deles com os pais, ou alguém que eu me relaciono, uma namorada que eu tenho, eu vejo o contato dela com os pais, eles saem juntos até hoje. Saem juntos, comem juntos, conversam.
É, isso é legal, isso é bem legal. Mas se você não teve isso com os teus pais, você quando você tiver a sua própria família, eu tenho certeza que você vai tentar, né, eh, como se fala, curar isso, né, curar essa ferida.
É, legal. É. É. É. É, eu vou tentar dar o que eu nunca recebi, entendeu? Quero que seja diferente.
Ah, mas com certeza, eu te entendo porque
É.
eu também não tinha um relacionamento incrível com meus pais, né. E eu sei o que que é você ter amigos onde, né, a família é é unida, né. É é difícil. Mas, ao mesmo tempo cada um é o que é, pela história que tem, né. Se você é, o que você é hoje, é pela história que você viveu até agora.
É. E aí, eu eu tinha uma namorada muito tempo atrás que a família dela era mais a minha família do que a minha família, eles me acolhiam, me chamavam pra sair, a gente ia para o cinema juntos, eh, eles me levavam pra cortar o meu cabelo, a gente viajava juntos, conversava, até até depois que a gente terminou, eu continuava indo lá toda semana, conversando com eles, eu me sentia
Criou um laço, né.
Sim, eu valorizava muito a amizade deles e eles eram como se fossem os meus pais, assim, que eu senti o amor que eu nunca senti dos meus pais, com eles sim.
Tá vendo. Isso é incrível.
E, sim, sim.
Né, você teve muita sorte que você encontrou uma namorada, e ela ela veio, o o também com os pais, né, o pacote completo.
<laughs> É, eu acho que eu gostei mais dos pais dela do que dela.
É, pode ser, né.
Sim, até hoje eu falo com eles, eu tenho telefone, eu ligo, eu mando mensagem e isso já faz 20 anos mais de 20 anos eu a 20 anos, 15, 20 anos e mesmo assim até hoje eu tenho contato com eles.
Ah, mas é porque talvez Mas é porque talvez, né, o momento que você cruzou a vida deles, era um momento importante na sua vida e foi essencial ter encontrado com eles, né.
Sim, eu era bem
Então, por isso que você guardou essa essa conexão.
é, eu era bem jovem, tinha 19 anos, 18 eu acho até menos, 18 anos. Então me marcou muito e foi legal, eu gostava muito de ir lá, de falar com eles, de fazer tudo junto, a gente saía fazia coisas que eu nunca tinha feito com os meus pais e Até...
É, eu entendo você, viu? Não é fácil. Mas, pelo menos, né, eh, você teve essa oportunidade de conhecer, né, os pais dela e ter vivido esse momento com eles, né.
É, e outra co
E aí então você aprendeu a valorizar também, né, a relação das famílias, né.
É também. E depois que eu mudei pro Canadá, é que eu comecei a valorizar as amizades, porque eu mudei para o Canadá sozinho e fiquei lá sozinho muito tempo, era difícil fazer amigos. E aí eu sentia saudade dos meus amigos no Brasil, ligava para eles, conversava com eles e eu, s eh
Pra se acalmar um pouco, né, não sentir tanto, o v eh, não sentir a solidão, né.
Sim, aí você vê que é difícil fazer amizade igual você tinha antigamente no tempo de escola, amizade no Brasil. Você tenta fazer um amigo hoje em dia, mas não é a mesma coisa, você num num consegue ter aquela
Espontaneidade? Afinidade?
é, sim. Aquela coisa de você poder ligar toda hora, poder conversar de poder sair poder dar risada, falar qualquer coisa, você não a gente não tem mais isso igual antigamente a gente tinha no Brasil então.
É que as coisas mudam, né, cada local tem uma coisa boa e uma coisa ruim, né, quando me perguntam assim: "Ah você mora fora o que que você acha?" Eu só acho diferente, né, eu acho que o Brasil tem as vantagens e as desvantagens. Aqui onde eu tô também, imagino aonde você tá também.
É. Sim, mas, igual os amigos igual antes que a gente tinha na infância, na adolescência, é difícil ter uma amizade daquela hoje em dia. Eu acho na minha opinião, e ai eu vou
Mas você acha que não seria porque todo mundo cresceu, é foi ter a família, e cada um fo seguiu o seu caminho, você já não mora mais no mesmo país, e agora as pessoas adultas é mais difícil de se fazer amizade, porque elas já tem também, como se fala, uma agenda complicada, né, pra cuidar da família.
Não es <chuckles> Né. Não, mas os meus amigos que eu conheci na adolescência ou ou do Brasil, eu ainda falo com eles normalmente igual eu falava antes, entendeu. Então acho que tem a correria da vida, têm as as famílias deles e tal. Mas os amigos que a gente faz hoje dia a gente não consegue nem às vezes a gente fica um ano sem ver a pessoa. <laughs> É muito diferente.
É, não mas olha, acho que, eh a amizade talvez ela pode ir crescendo aos poucos, e também você vai conhecer outras pessoas ainda, né. Você parece ser, assim, pela sua conversa, assim, você parece ser tão jovem ainda. Então você ainda tem tempo de conhecer muita gente.
É, eu tento, mas eu não sei se é o lugar que eu tô, se é na Ásia ou se era no Canadá. Mas, eu não eu não consigo fazer amigos igual eu fiz no Brasil, não é a mesma coisa, mesmo sendo brasileiros, não é a mesma coisa.
É, né?
É algo que você uma vez por mês você manda mensagem: "Ah, vamos comer? Tá bom." Mas quando você precisa de alguma coisa, não não coisa material, mas falar com alguém, um conselho não é uma pessoa que você pode ligar pra falar, pra perguntar. As amizades é diferente no exterior eu não sei te explicar direito mas
Não, você não se sente à vontade, você não tem aquela coisa assim de se sentir, hã, como se fala, a cumplicidade, né? Aquela complexidade cumplicidade que você pode falar alguma coisa e a pessoa falar outra e vocês, né, irem trocando de ideia e ter aquela amizade, assim, espontânea.
Sim, parece
É que também isso acontece muito na juventude, né?
sim, parece, que você não pode falar tudo que você pensa mais. Até eu tinha até feito amizade com com um professor da Inglaterra e eu comecei a Sei lá. Eu comecei a falar com ele igual eu falava com meus amigos no Brasil, eu falava: "Ah, você não é inteligente, porque você fez isso." Aí aí, ele ficou bravo e nunca mais falou comigo. <chuckles>
Ah, ele não entendeu a brincadeira.
Não, só só fui sincero, eu falei: "Ah, você não foi inteligente, não é uma coisa que uma pessoa inteligente faça, fazendo isso." E dei risada assim. E nunca mais não, nunca mais falou comigo, só por causa disso. <giggles>
E ele não gostou da cri Caramba! Por isso, né. Ele podia falar: "Olha, não fala assim que eu não gosto, não tô entendendo porque você tá falando assim." sei lá, perguntar por que que você falou, mas não vira a cara, né?
Eh. Eh, então tipo, não sei, por isso que eu valorizo muito as minhas amizades do Brasil, as amizades que eu que eu conquistei na minha adolescência, no tempo de escola, eu ainda falo com eles até hoje e porque é difícil ter amigo de verdade.
Entendi. Com certeza, né, dá pra contar, né, na nos dedos da mão. Nossa olha, foi muito interessante a nossa conversa, assim, você me mostrou, né, o quanto é importante a gente valorizar os amigos, a família, a alimentação. Muito obrigado por isso viu? Até mais.
Sim. Até mais, obrigado.